هي عارفة تفاصيل التفاصيل أساسًا. كمان بُص، أنا عندي مشك مك يعني كان عندي مشاكل في الدراسة وما كنتش عارفة أكمل دراستي، آآ، اص يعني شف شوية سفر كده وشوية حاجات لو وقع وقفتني ولخبطتني كتير، تمام؟ بس هي بتتخرج، ما شاء الله عليها، أنا مش باحسدها، يعني أنا المفروض آآ، فاضل لي سنة وأتخرج، هي السنة دي بتتخرج تقريبًا.
إمم. تمام. أيوه، آه.
تمام، أو يمكن اتخرجت كمان السنة اللي فاتت والله مش فاكرة بجد. لإن أنا لأ، هتتخرج السنة دي. هتتخرج السنة دي عامةً زمانها بتتخرج دلوقتي.
إمم، يعني هي أصلًا مِخَلّصة تعليمها وال والمفروض يعني حياتها حياتها مستقرة شوية عنِك.
المهم. آه، خلاص هي بتخلص تعليم و وأمورها الحمد لله ماشية تمام. إمم.
آه، طَب، أنتِ طيب، جربتِ تعملي إيه بعد ما سمعتِ الكلام ده والّا آآ، اتخذتِ إجراء مثلًا والّا عملتِ إيه؟
والله بُص، أنا كلامها حرق دمي جدًا. أنا استغربت إن إزاي أنتِ تقولي لي الكلام ده! وأنتِ عارفة كل حاجة عني، ي وعارفة أنا بامُر بإيه، فإزاي الكلام ده يطلع منِك أنتِ؟ فالمهم رُحت قُلت لها في الcomment كده قُلت لها آآ، قُلت لها: "ماشي، أنتِ صَوَّتي وأنا هاعيط باين." أو حاجة شبه كده يعني، كلام عادي اللي هو بارُد عليها، بس أنا دمي محروق.
إمم، تهزري يعني على الكلام بتاعها يعني، آه.
آه، بس أنا دمي محروق وزعلانة جدًا بصراحة. فبعدين
إمم.
رُحت قُلت لمامتي، قلت لها: "بُصي، حصل 1، 2، 3 وهي بتقول كذا، كذا، كذا." فقالت لي آآ، قالت لي: "ما تزعليش وما تضايقيش نفْسِك ومش عارفة إيه وبتاع. أنتِ حكيتِ لها يعني على مشاكلِك." قلت لها: "والله بُصي، هي عارفة كل حاجة، فأنا مستغربة هي إزاي تقول الكلام ده." فقالت لي: "معلش وما تزعليش يعني، أنا قُلت لِك قبل كده إن هي يعني أنا مش بارتاح لها أوي." وهي ص بصراحة ماما آه، مش بترتاح لها أوي من زمان قالت لي الكلام ده.
إمم.
بس طبعًا إحنا مش بنسمع كلام امهاتنا يعني بنشوف بَقى صحابنا أحسن ناس وبتاع، ففي الآخر بنطلع غلط، آه.
آه، أنا فاهمِك، وده طبيعي خاصةً آه، في فترة المراهقة طبيعي يعني بنتجاهل شوية كلام الأهل، فدي حاجة طبيعية. بس اع يعني حاجة كويسة إن أنتِ بعد ما الحوار ده حصل، رُحتِ كلمتِ مامتِك في الموضوع وكمان آآ، سمعتِ نصيحتها بَقى بعد كده و وخدتِ بيها يعني دي حاجة كويسة إن أنتِ عملتِ كده ورُحتِ اتكلمتِ مع حد فورًا. هل حسيتِ إن أنتِ إستريحتِ شوية بعد ما اتكلمتِ مع مامتِك؟